Ya, bilmiyorum, burada insanlık açısından, doğru olup olmadığını karar verecek kişi ben değilim bence de. Benim açımdan, eee, garip geliyor bana. Ya, komik de geliyor veya bir insanı gerçekten, ne bileyim, hasta yatağında döşekli bi bir akrabasını paylaşması veya şey de bana garip geliyor işte
Aaa, senin açından. <chuckles>
misal veriyorum, ben belki benim için böyledir. Eee, bir yakını vefat etmiş seneler önce. Yani a abi seneler olmuş öleli, sen her gün seni böyle özledik, kalbimizdesin. Seni rü geçen rüyamda gördüm, ne kadar güzeldin. Tı bunları görebilirsin, bunları yaşayabilirsin anlıyorum ama bunu her gün hikâye olarak profilinde paylaşarak insanlardan ne bekliyorsun bunu paylaşarak? Yani bir bunu so
Hı hı. <chuckles> Belki ölmüşlerin bir sosyal medya hesabı öbür taraftan vardır diye mi düşündüler acaba? <giggles>
<laughs> Diğer taraf falan diye böyle gi mavi tikli. <laughs> Onaylı. O bana garip geliyor. <chuckles> Mesela o da çok var. Dua duacınızız, her beğenme bereket getirecek falan, onlar da var. Komik geliyor bunlar bana açıkçası.
<laughs> Her beğenme bir sevap. <chuckles> <chuckles> Iıı, kesinlikle, çok doğru söylüyorsun. Iıı, çok güzel bir sohbetti. Verdiğin bilgiler de çok hoştu, anıların da çok hoştu. Çok teşekkür ederim.
<chuckles> Evet, benim için de öyle, çok keyif aldım. <chuckles> I ben çok teşekkür ederim. Ben de çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdim. Görüşürüz.
Görüşürüz.

Eee, peki, eee, sence ı kişisel olarak bu sosyal medyadan, eee, nasıl kirliliğinden korunmak için yaptıkların yeterli oluyor mu yoksa belli bir başlı destekler mi var olmalı?
Evet. Asla. <chuckles> Yani, bunu bence ne kadar istesek de engel olamayız gibi geliyor bana. Çünkü özünde sosyal medya dediğimiz konsept tamamen tüketiciye dayalı, daha fazla tüketsin diye yap e eee, evrilmiş bir sistem aslında. Eskiden böyle değildi ilk çıktığında. Amaç ama fakat şu zon son zamanlarda özellikle tamamıyla reklam, ürün yerleştirme, gösteriş merakı ve zaten artık şey de var mesela sosyal medyada, aaa, post'lar arasında ve story'ler arasında gezerken de çok şey görüyorsun, hikâyeler diyeyim. Aaa, aralara reklam yerleştiriliyor sen kaydırırken. O yüzden ciddi bir gelir kaynağı oldu yani. O yüzden zor kendini o konudan dan eee, soyutlamak çok zor.
Evet. Hı hı. Peki sen bunu deyince aklıma kar reklam deyince aklıma bir şey geldi. Eee, insanların çoğu, eee, bö böyle sanki 6'ncı hissi varmış gibi Google'ı düşünüyorlar. Iıı, sen de şu şöyle bir olay yaşadın mı hiç? Eee, mesela, "Ben şundan konuştum. Hani, Google'da ben bunu arama yapmadım ama pat diye karşıma çıktı."
Evet. <chuckles> Hı hı. Ha! Tabii ki. Kimin çıkmadı ki? <chuckles> Ben görmedim birini daha.
<chuckles> Biraz açar mısın, o anı, böyle, biraz açar mısın? Garip.
<chuckles> Yani, hatta bunu test ettiğimiz bile oldu arkadaşlarımızın arasında. Ya, artık o kadar çok oluyordu. E, yüzsüzleşti bir yerden sonra telefon çünkü, yani, ne ne konuşsak bu k direkt önüme atıyordu.
Gerçekten mi? <chuckles> A, nasıl test ettiniz, anlatır mısın?
Şöyle, mesela şu an tam konsepti, ne konuştuğunu hatırlamıyorum, örnek vereceğim o yüzden. Mesela bu konu açıldı tekrar üstüne, hani, bizi ta iz dinliyorlar, işte, ne konuşsam, işte, internette sosyal medya reklamı karşıma çıkıyor falan derken, dedik, "Hadi bunu test edelim." Tenis raketi konuşuyordum sanırım. Dedik, "Hadi tenis raketi üstüne konuşalım." Bir tenis raketi nereden alır, nerede pahalıdır, niye bu kadar pahalı falan konuşuyoruz. 10 dakika falan konuştuk. Çıkardık telefonu, bakıyoruz. Bak, gerçekten ki biri çı gö direkt aldı önünde tenis raketi reklamı var. Yani e gerçekten. Ve çocuk tenisle uzaktan yakından alakası yok? Tenis topu görmemiştir belki hayatında, yani. <chuckles> Ama, işte, sistem bir şekilde algoritma, o mikrofon artık yani, buna izin de vermiyoruz hiçbir şekilde artık. Soruyor da sözde uygulama, hani, "Seni takip edeyim mi, mikrofonunu açayım mı?" "Hayır." diyorsun ama anlamadığımız şekilde karşımıza çıkıyor bunlar.
Hı hı. Hı hı. Gerçekten mi? <chuckles> Evet.